Мгм. Да, именно так, потому что ты приезжаешь в новую страну. И, э, если особенно это какая-то страна отлична от того, где ты живешь, чем ты постоянно занята. Видишь, например, это другая местность, э, другая природа, вообще другая культура, то, ну, как можно вообще не впечатлиться, не я не знаю. Хотя, наверняка, есть такие люди, которым всё равно, но я предпочитаю вот впитать в себя всё, чтобы сохранить эти эмоции на дольше.
Ви Класс. Мгм. А скажи, пожалуйста, ты вот всё-таки, да, ог предпочитаешь сначала в новом месте пройтись по каким-то основным туристическим местам? Или тебе неважно, или у тебя уже есть свой какой-то план, а, больше искать какие-то, э, более интересные, неожиданные места? Расскажи.
Ну, ты знаешь, вообще по-разному бывает. Потому что в некоторых городах, вот особенно, если это на 1 день я там в каком-то городе. Был у меня однажды автобусный тур. Мы с мужем поехали в автобусный тур по Европе. И у нас был всего 1 день ну и то, не полностью день. То есть мы утром приезжаем в какой-то город, например, это был Париж. В 10 утра, например, мы выходим из автобуса, а вернуться нам в автобус надо, к примеру, там, в 9 вечера. То есть вот, эти э это время есть да. Э. То есть нету времени там прямо совсем проникнуться местными жителями и всё такое. То есть есть время только Да. И жаль, что мало времени, но хотя бы что-то. Но есть время хотя бы пробежаться по достопримечательностям, увидеть там самое главное. А была поездка у нас, например, в Хорватию. Мы приехали на машине. Мы никуда не спешили и не хотели останавливаться, знаешь, там, в отеле, где все туристы, где на берегу прямо там торговля.
А. О. Мгм. Так. Световой день, если повезет. Это лето. Вам жаль, что мало время? Да. <chuckles> Ну, лучше чем ничего. Ого. Так, и что же?